Ну так тяжело, наверное, жить да, когда ты хочешь, а, везде достигнуть идеала, но, эм, совершенству нет предела.
Мгм. Оно иногда мешает даже что-то начать. Вот могу что сказать. То есть ты еще ладно не можешь какого-то идеала достичь и, скажем, ну, немножечко раздражаешь сам себя и свой внутренний мир тем, что: ой, хочу вот так вот, а не получается. И другое вот хочу вот что-то, но я не могу это начать. А точнее говоря, я не буду этого начинать делать, потому что я знаю, что я не смогу добиться этого идеала. В итоге, даже не попробовавши, не провалившись, не потому что- ну все-таки ошибки это часть, а, обучения, это часть пути
Мгм. Мгм. Э, и Мгм.
и не бывает такого, что ты прям коснувшись к чему-то сразу, с первого раза получил ну вот прям идеальный результат.
А может, у тебя есть конкретный пример какой-то, где вот, э, ты даже не приступил к какому-то делу, начинанию, м, освоению какой-то профессии, потому что, м
Да хоть к любому. Просто, например, э, у меня долгое время стеснялся как-то вот публично петь, наверно. И меня это раздражало, хотя я очень любил петь, например, э, но, м, но нь
Мгм. А ты думал, что у тебя не получается?
Ну, потому что нету идеального голоса. Есть просто что-то нормальное, а, но но недостаточно хорошего. То есть, я б сказал бы так
А как окружение, э, отзывалось близких?
Да, вот вот в этом, кстати говоря, вот окружение тоже очень прикольное. Когда ты очень строг к себе, ты не всегда как бы обращаешь внимание на то, что люди говорят, а когда люди чё-то говорят- это очень интересно. Они обычно все всё: "Да всё хорошо, всё нормально, всё это" Я так не люблю, когда вот даже сейчас, вот я так не люблю, когда ты
<chuckles> Нет, я немножко не об этом. Это когда вот, э, самый близкий друг, э, может сказать такой: "Ну поёшь ты" <chuckles>
Мгм. Так у меня только 1 такой, поэтому я его, я просто приклеил его к себе. Он у меня единственный- этот токарь адекватного мнения. Других больше нет.
Мгм. М. Вот как он отзывается о п пении твоём?
"Да вообще,- говорит,- я я в этом не разбираюсь, мне неинтересно. Голос у тебя есть, пой, хочешь- не пой, чё. Зачем задаешь себе лишние вопросы?" <laughs> И причем я с ним абсолютно согласен. Ну со временем я уже как-то к этому согласился. То что, зачем реально лишний раз себе, а, задавать вот какие-то глупые вопросы? Просто делай. А, делай, нравится- продолжай, не нравится- попробуй ещё чуть-чуть, когда понравится. Если не понравилось вообще и ты понимаешь то, что игра не стоит свеч,- да и ладно её, бросай.
М. М. Мгм. Ну как будто. Мгм. М.